Sì, sì, che sicuramente da una parte può anche essere bello, nel momento in cui vedi una persona, <lip trill> non so neanche come dire, perché si dice purtroppo nel standa sì, sì, no, uhm, che che ama sé stessa, ehm, è proprio bello vedere che lancia anche questo tipo di messaggi, che non è né scontato né banale, no, soprattutto per magari, ehm, un adolescente potrebbe essere assolutamente di aiuto e fondamentale. Però sì, uhm, ogni tanto questi messaggi vengono lanciati anche da situazioni un po' estreme che effettivamente, mhmm, potrebbero pensar cioè potrebbero comunque portare su vie sbagliate, ecco. Quindi quindi sì, questo è sicuramente un tema importante, ma <smacks lips> senti, tu invece quando magari eri un po' più, ehm, diciamo all'interno di questo mondo social, quindi quando dicevi magari che ti facevi un po' più prendere dai balletti, prima di arrivare a questa consapevolezza che hai oggi, ecco, ehm, ti sei magari mai sentita, ehm, in un qualche modo sovraffatta o totalmente influenzata, nonostante a tutti gli effetti forse non esistevano queste figure come oggi? Però i non lo so, c'è stato magari un qualcosa che ti fatto dire
Amare sé stessa. Sì. Sì.
"Okay, questo sta cambiando il mio modo di pensare"?
Ma in realtà no, cioè quello no, io l'ho sempre preso comunque come una cosa per divertirsi. Cioè, poi ovvio, tutti quanti andiamo a vedere quanti like ha avuto una pubblicazione perché comunque è anche un modo per sentirsi considerati, però da lì non bisogna farne n una malattia. Cioè, io conosco ragazze che proprio se non raggiungono un tot, ehm, di likes vanno in paranoia e proprio ci stanno male fisicamente. Ehm, s somma, sai, mhmm, è vero anche che, ehm, molte puntano a diventare le la nuova Chiara Ferragni, però Chiara comunque sia eh sì, però lei è stata furba, perché lei comunque ha agito in un periodo dove ancora questa storia dei blogger non era non e esatto, e secondo è stata una pioniera, quindi adesso il mercato è saturo e quindi come tutte le cose dove c'è una saturazione, diventa veramente complesso poi diventare un influencer. Ehm, a meno che tu non non diciamo non diventi un influencer di nicchia, allora lì sì, ti dico, se sei bravo a fare qualcosa nel particolare, che non sia magari la moda, perché la moda è un po' troppo diciamo ampio come spettro, però comunque sia potresti, ehm, avere successo.
Mh. Certo. Mh-mh. Certo. Mh. Mh-mh. <chuckles> Questa cosa non esiste Certo. Esatto. Sì, sì. Sì, sì, sì. Certo. Mh-mh. Sì, ormai. Mh-mh.